เออ แบบว่าก็ยัง
แล้วเราเคยคิดไหมว่า มัน มันมาเพราะอะไร? มันเพราะเป็นคำพูดคนอื่นไหมที่ฝังหัวเรา? หรือว่ามันเป็นเพราะแบบจิตใต้สำนึกของเราอะ?
จิตใต้สำนึก จิตใต้สำนึก อืม มันเหมือนว่าเราอะ เราต้องไปฝึกถึงขั้นจิตใต้สำนึกอะว่า ถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดอย่างเงี้ย จิตใต้สำนึกอะจะต้องอัตโนมัติไปในทางบวก สิ นี่อะไร เธอมาอัตโนมัติในทางลบ แล้วมาซ้ำเติมฉันอีกมันถูกเหรอ?
เออ อือ ๆ ๆ <chuckles> อา เออ แต่เรา แต่ยังดีนะคุณเหมือนก็รู้ตัว ใช่ไหมว่า เอ๊ย ตอนเนี้ยกำลังคิดลบอยู่ แล้วคุณก็เหมือนอยากจะกำจัดมันออกไปได้ไหม? อยากจะทำให้แบบว่า มันคิดบวกบ้าง
เออ <chuckles> เออ ใช่ ไม่ ไม่ต้องคิดบวกอะ ไม่ต้องคิดเลย ก็ได้ ม ฉันไม่ต้อง การ เออ ถ้า ถ้าคิดอะไรดีไม่ได้ก็เงียบไป หุบปากไป เออ อะ เออ เขาจะใช้ บางทีเราก็ใช้คำพูดที่แบบรุนแรง หรือบางทีถ้ามันยังไม่ฟังเรา มันก็ยัง คิดอยู่ ยังทำให้เรารู้สึกไม่ดีอยู่อะ เราก็ อะ ถึงเวลามานั่งคุยกันแล้ว มาคุย กัน เหมือนคนบ้าไหมอะ? เหมือนบางทีก็แบบว่านั่งคุยกับตัวเอง ใช่
ไม่ต้องคิดเลยดีกว่า ไม่ต้องซ้ำเติมเลยดีกว่า อ้อ ไม่ต้องคิด อ๋อ เออ ๆ ๆ อืม เออ ๆ ๆ <chuckles> นั่งคุยกับตัวเอง แล้วมัน มันเคยมีไอ้นี่ไหมคะ? เหตุการณ์ไหน ล ไหม ที่แบบว่าสามารถยกตัวอย่างให้ฟังได้ชัด ๆ เลยอะค่ะ?
อื้อฮือ อย่าง อะ อย่างบางทีอะ เรื่อง อะ เรื่องที่แบบว่า มีคนเหมือนมา มาว่าเราแบบว่า อ้วนบ้าง ไม่สวย บ้าง อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? ผิว ผิวไม่สวย เอ่อ เหมือนเพื่อนชอบมาว่า เราแบบว่า เออ ผิวแบบตัวดำ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เราก็ค่อนข้างที่เป็นคนผิวคล้ำเนาะ อืม
อื้อฮือ อา ๆ ๆ เออ เออ แล้ว เราตอบ เราตอบกลับไหม?
เราก็รู้ รู้สึกไม่ดีกับตัวเองไง เออ ก็ดำ จริง ๆ อะแหละ อะไรเงี้ย
ค่ะ แต่ตอนนั้นเหมือนเราก็ไม่ได้ตอบกลับเพื่อน ใช่ไหมคะ?
ไม่ได้ตอบกลับเพื่อน กลับมาเครียดเองที่บ้าน เออ
เหรอ? แล้วเราคิดในใจว่าอะไรอะ? ฉันดำก็เรื่องของฉันไหม? <chuckles> ไม่เลยเหรอ?
อ้าว มันก็ ไม่ ๆ ในหัวสมองตอนนั้น เรามันไม่ได้คิดแบบนั้น เออ หัวสมองมันก็จะคิดว่าแบบ เออ ก็แบบเหมือนเราไม่เข้าพวก เราไม่สวย เราตัวดำ อะไรเงี้ย คนอื่นเขาตัวขาวกัน เอ๊ะ หรือเราจะไป ทำ ผิวให้มันขาวดี เอ๊ะ หรือเราจะแบบไป ไปซื้อ อ้าว อ่า พวกอะไรนะ ไอ้โลชันที่มันทำให้ผิวขาว อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อืม
เออ อ๋อ White Whitening อา อ๋อ กลายเป็นว่าเราเอง ก็อยากจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากลุ่มเขา อืม อือ ๆ ๆ
อืม อืม ใช่ อะ แล้วทีเนี้ยค่ะ เราก็ใช้เวลานานนะกว่าเราจะรู้ตัวว่า มันมีเสียงในหัวเราเนี่ย มันคอยกดดันเราด้วย ไปเอาจากคำพูดคนอื่น แล้วแบบไปเห็นด้วยกับคนอื่นด้วยไง
อืม อือฮึ

อ๋อ มันก็เหมือนทำให้เราจัดการกับมันได้ดีขึ้น ถูกไหมคะ?
มันก็ เอ๊ะ ใช่ แล้วถ้าเกิดมีความเชื่อเก่า ๆ อะ เราก็จะถามตัวเองเลยไปเอามาจากไหน? ความเชื่อพวกเนี้ยเอามาจากไหน? ใครเขาสอนมา?
อือ อือ อือ
เออ คิดได้เองหรือว่า อ ไปฟังคนอื่นมา? <laughs> คือ ดุ ดุตัวเอง
เออ ๆ ๆ ส่วนใหญ่ก็คือจะมีแต่คนอื่นนั่นแหละมาพูดใช่ไหม? ว่าเราเป็นอย่างงี้ ทำไมอย่างงี้ไม่สวยเลย เป็นยังไงไม่สวยเลย ซึ่งเราเองก็ไม่เคย ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ถึงกับมองว่าตัวเองไม่สวยถูกไหม?
ใช่ อืม เราก็ไม่รู้ว่า เราโตมาเราไม่รู้ว่าความสวยคืออะไรหรอกเด็กอะ ใช่ไหม เออ แล้ว
เออ ๆ ๆ ใช่ ซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานของสังคมไทย
อา ถูก ๆ แล้วเนี่ยมันก็จะแบบพอ พอมี มีเพื่อนน่ะ เขาก็จะแบบ เอ่อ ขาว อะไรเงี้ย เขาก็จะมาว่าเรา อย่างเงี้ยเนาะ โอ้โฮ อา เหมือนแบบว่า เหมือนแบบ เออ ผิวเราแบบ "เออ เธอไม่ไปเอาครีมที่มันเป็นแบบอะไร ไวท์เทนนิ่งมาทาบ้าง มันจะได้ดูแบบขาว ๆ ใส ๆ อะ เอาอะไรนะ แบคกิ้งโซดา เอาอะไรมาขัด" อะไรเงี้ย เออ เราก็เลยถามเขาว่า "มีแฟนยัง?" <laughs> "มีแฟนยัง?"
อ้าว <swallows> <chuckles> เออ ว่ามันจะเดือดร้อนอะไรกับเราขนาดนั้นน่ะ
ไม่ เขาก็ เขาก็บอก "อ้าว แล้วไง" อ้าว ขาวขนาดเธออะ ถ้าขาวแบบเธอแล้วไม่มีแฟนฉันก็ขอดำแบบนี้แหละ ฉันมีแล้วจ้ะ <giggles> อืม
เออ เออ ก็เหมือนเราเองก็เหมือนมีวิธีตอบโต้ในการที่แบบว่า เนาะ
ตอบ ๆ เพราะหลังจากที่ หลังจากที่ว่ามันขาดสะบั้นไปกับความเชื่ออะไรต่าง ๆ อะ เราก็คือเหมือนกลายเป็นคนที่ เอ่อ พร้อม พร้อมไฟต์อะ พร้อมสู้อะ อะ
เออ ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละ พร้อมที่จะฟาดฟันแล้วใช่ไหม ถ้าใครจะมาว่าอะไรเราใช่ไหม?
ที่ ที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกเราโดนหลอกอะ โดนหลอกมาตั้งแต่เด็กอะ <chuckles> เราถูกอะ เราไม่สวย เราโดนหลอกอะ
อ เราไม่ สวย เราแค่อยู่ผิด ที่
<chuckles> แล้ว แล้วเราก็มีความรู้สึกว่า โดนหลอกมาตั้งหลายปี แล้วทีเนี้ยย้อนกลับไป โอ้โฮ หลอกเราหลายอย่างเลยอะ อย่างอะไรนะ ที่แบบไอ้กินอ้อยอะ กิน ทางกก ตกน้ำตาย กินทั้งปลาย ป้ายน้ำเป็นน่ะ
อืม ๆ <chuckles> อะไรเนี่ย
อา หลอกอะ คือเหมือนตัวเองจะเอาทางกกไปกินน่ะ แล้วก็เอาทางปลายที่มันไม่หวานมาให้เรากินน่ะ
อ๋อ <chuckles>
อะไรอย่างเงี้ย

เออ ถ้าไม่มีอะไรดี ๆ จะพูด ก็ไม่ต้องพูดดีกว่าเนาะ
อืม อา อันเนี้ยก็คือเป็นเสียงทิด สิ่งที่เรา พูด กับหัวตัวเองในหัวเหมือน กัน <laughs>
<chuckles> เออ ถ้าพูดแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นน่ะอย่าพูดเลย เก็บไว้ดีกว่า เก็บไว้ในใจเถอะ เออ
เออ หุบปาก เออ ถ้า <chuckles> ถ้า อ่า ถ้าพูดอะไร พูดดีไม่ได้ก็เป็นใบ้ไป ก็ไม่มีใครว่า ใช่ไหมล่ะ? เออ
อือ เนาะ เออ แทนที่จะเอาพลังงานลบไปใส่หัวคนอื่น ก็อย่าพูดเลยดีกว่า
แต่ แต่คุณเชื่อไหมว่า อ่า มันไม่ได้แก้ง่าย ๆ ขนาดนั้นเนาะ คนที่โตมาแบบเรามีเยอะ คนที่โตมาในสังคมไทย แล้วไม่สามารถที่จะมามีความมั่นใจแบบเราได้เนี่ยเยอะนะ ยังอยู่อีกเยอะ ยังมีอีกเยอะ แต่เราเนี่ย เราฝึก เรา เราอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเราอะ ถูกเปล่า เราแบบว่าไป บังเอิญมันไปคลิกไปเจออะไร ก็ แล้วแต่ แล้ว แล้วก็มีความแบบ อ่า ค่อนข้างที่จะดุกับตัวเองด้วยอะ เข้มงวดกับตัวเอง ถ้ามันมีเสียงในหัว อา มีเสียงในหัวผุดขึ้นมา แล้วก็บางทีเราก็จะแบบหุบปาก บางทีพูดออก ก ว่าเสียงดังเลยนะ จนคนข้าง ๆ บอก "ฮะ! อะไร นะ?" <laughs>
อืม ยังมีอีกเยอะ อืม ใช่ <chuckles> เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ อืม สู้ สู้มันกลับเนาะ เออ อะฮะ <chuckles> เออ เออ ก็สู้ เราอะเองก็สู้กลับ ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นวิธีที่แบบดีนะ เลยอยากจะให้หลายคนแบบจัดการกับน้ำเสียงในหัวที่มันเป็นลบ แบบ แบบเนี้ยเลย สู้มันกลับเนาะ เออ ค่ะ ยังไงวันนี้ก็มาขอบคุณที่ อ่า มาเล่า ประ สบการณ์ให้ฟังนะคะ เป็นวิธีที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ถ้ามีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
อา ถูก ใช่ ที่เป็นลบ อืม หยับ ได้เลยค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ไว้คุยกันนะคะ สวัสดีค่ะ

ค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า คุณเนี่ยมีวิธีจัดการกับเสียงในหัวที่มันเป็น ส แบบความคิดที่ลบยังไงอะคะ?
อืม ก็ดุ ดุมันอะค่ะ ปกติเป็นคน ชอบคุยกับตัวเอง ถ้าเกิดมัน เออ บางทีอะมันมี เสียงคิดลบอะ บางทีคนอื่นว่าเรา หรือทำให้เราน้อยอกน้อยใจอะ มันก็ มันก็จะพูดขึ้นมาว่า "ก็ใช่ไง ก็แกเป็นแบบนั้นจริง ๆ" อา แบบ
<chuckles> อ้อ เหรอคะ? อา เออ ๆ ๆ อ๋อ เหมือนมันที่เป็นอยู่ไหล่เรา 2 ตัวไหม เป็นนางฟ้าตัวหนึ่ง เป็น เดวิล ตัวหนึ่ง <chuckles> เขาก็ดุมัน
ใช่ ๆ ๆ อา ใช่ ๆ แบบนั้น แหละ เออ ก็ดุมัน หุบปาก เออ <chuckles>
เออ แล้วมันใช้ได้จริงเหรอ มันใช้ได้ผลเหรอคะ?
ไม่ บางทีมันก็ดื้อด้านไง มันก็จะพูด อยู่นั่นน่ะ เออ แล้วความรู้สึกเราอะ มันก็เหมือนจิตใจเราอะไม่ดีเนาะ อ่อนไหวอยู่แล้วไง แล้วเสียงในหัวอะก็จะมาซ้ำเติมอีก แล้วเราก็จะต้องปกป้องจิตใจเรา ใช่ไหม เพราะว่าถ้าเกิดเสียงในหัวอะมันมาซ้ำเติมจิตใจอะ จิตใจเดี๋ยวมันจะ อ่อนแอไง จิตใจมันต้องได้รับการปกป้อง ใช่ไหม อืม ก็เพราะ
เออ อืม อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ อืม ๆ ๆ แล้ว แล้วเราต้องทำแบบนั้นบ่อยไหมคะ? ปกติแล้วเนี่ย
บ่อย คือเมื่อก่อนอะบ่อยมาก ๆ แต่ว่าหลัง ๆ อะ มันเริ่ม เราเริ่มชนะแล้วไง แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อ ไรที่เราแพ้อะ
<chuckles> เออ เรารู้ตัวด้วยว่าเราชนะ เออ ๆ
เออ รู้ ๆ เพราะว่าถ้าเราชนะปุ๊บอะ มันจะไม่มีเสียงอะไรผุดขึ้นมาแล้ว อืม แต่ถ้าเกิดเรา
อา เฮ้ย จริง ๆ มันก็เหมือนเป็นการฝึกจิตเราด้วยอย่างหนึ่งถูกไหม?
ฝึกเลยแหละ ฝึก เออ ก็คือตอนแรกอะ ปกติอะ คนเราอะถ้าไม่ได้ฝึกนะ เราจะไม่ได้ยินเนี่ยเสียงใน ส หุ ในหัวเรานะ
เออ อืม
ไอ้เสียงที่มันคอยกระซิบเราว่า "แกเป็นคนขี้เกียจ แกเป็นคนไม่ดี" อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเหมือนแบบ ป บางทีอะ กรอบสังคม หรือว่าค่านิยมต่าง ๆ ที่เขาพูก ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กอะ มันจะอยู่วนเวียนอยู่ในหัวเรานะ เออ อย่างตอนของเราอะ วนเวียนไรรู้เปล่า เพลงอะ เพลงที่เขาให้เราร้องตั้งแต่เด็กจำได้เปล่า "เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วย กัน" <chuckles> เออ มันจะคอยตอกย้ำเราตลอดเวลาเลย ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำหน้าที่ 10 อย่างนั้น เราต้องเป็นคนไม่ดี เออ อันนี้เราก็เถียงกับมันนะ เราก็เถียงว่า "จริงเหรอ? มันมีแค่นั้นจริง เหรอ?" <chuckles> ถ้า
อืม อือฮึ อือฮึ อืม <chuckles> เออ ๆ ๆ ๆ เออ <chuckles> อันนี้เหมือนเราทะเลาะกับ ตัวเอง <laughs>
ทะเลาะ ทะเลาะกับตัวเอง แล้วถ้าเกิดว่ามีเสียงในหัวมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะ คือเราอะจะเป็นคนปกป้องจิตใจตัวเองนะ เป็นคนที่แบบกลัว กลัวจิตใจแบบอ่อนแอ เออ แล้วก็ถ้ามีเสียงในหัวเนี่ย เราจะทะเลาะกันทันที อืม
อืม